Нет, к сожалению, нет. Моего мужа аллергия на шерсть, на животных очень сильная, поэтому, к сожалению, нет, никаких животных.
Мгм. Ну а вот, э, бывает, что ты пришла с работы, а, раздражённая, не хочешь с кем ни с кем разговаривать. У тебя есть такой уголок в доме, а, где ты, вот, уходишь туда и находишь и уже твои твоя семья знает, что сюда лучше не заходить, пока, а, ты не приведёшь себя в норму. Вот что тебя успокаивает?
Э. Ты знаешь, в такой если вот, прям, мне нужно как-то прийти в норму, я иду в душ горячий. Я ну, к естественно, в душ никто не зайдёт. Я говорю, так, дайте мне, пожалуйста, полчаса. Я могу либо ванную налить, даже это бывает среди дня, не то, что там на ночь. Э, но если мне нужно, вот, побыть одной и как-то <sighs> а, не знаю, успокоиться, то это всегда мне помогает вода. Как будто бы вода, она так, всё смывает. И вот горячий душ, прям он, как будто бы, приводит меня в чувства. Это я очень люблю. Я могу полежать в ванной, либо просто постоять под, э, струей воды. Бывает контрастный душ себе делаю. И, э, ну, это меня так хорошо тоже как-то возвращает в жизнь.
Мгм. Мгм. Слушай, ну, а вот в ванной ты как-то, а, м, декорируешь её, ну, како какой-то дизайн, вот, придумала, который делает ванну тоже уютной? Обычно это просто плитка, а, как бы всё так вот стандартно и строго, а вот ты сказала, ты себя там успокаиваешь, но наверняка у тя есть какие-то элементы, которые придают такую вот мягкость, такое вот <laughs> нахождение в ванной.
Мгм. Мгм. Конечно. Мгм, конечно. Я люблю, во-первых, я люблю, чтобы тоже в ванной было красиво. У меня там тоже и цветочки стоят, корзинки, где там какие-то мои, косметика стоит, где какие-то там вещи лежат, где там халат мой тёплый, уютный. Я очень люблю всякие там пенки, пилинги, гели, э, скрабы- это всё прекрасно пахнет.
Ага. Мгм. Мгм. Ну, в обсем в общем всё то, что, э, радует глаз, что те приятно, да, делает уютным. <laughs> Еще осталось тока птичку завести, чтобы пела, и будешь чувствовать себя как в саду, да? <laughs>
Да, конечно, да, да. <chuckles> Это точно. Можно просто включить музыку, и вот уже и птичка готова.
Ой. Спасибо тебе огромное за разговор, а, очень было приятно побеседовать на эту тему. Ну, на неё можно говорить мгм, целыми днями. Спасибо огромное!
Бесконечно. Мгм. Спасибо за вопросы. Было очень, э, интересно пообщаться с тобой. Ещё, в общем, поговорим. Пока-пока.
Да. Пока, пока-пока.